Ya, aslında ben biraz daha bu çatışmayı yönetebilmek istediğimi fark ettim. Çünkü, ya, ben hâlihazırda zaten kendimi dediğim gibi çok eleştiren insan insandım ve, eee, aslında bu özelliğimden de çok hoşlanmıyorum. Çünkü, eee, ya benim zaten hâlihazırda kendimi eleştiren biri olmam, eee, ve, eee, benden çok daha beter biriyle şu an çalışmak zorunda olmam, evet, hani, geçici bir dahi olsa, eee, beni etkilemeye başladı. Çünkü, yani yaklaşık bir 2-3 aylık süreçtir bir arada çalışıyoruz ve beni bazen mental olarak çok zorluyor. Hani, ondan artık onun değişimini çok ciddi anlamda beklemiyorum. Çünkü onun karakteri bu biraz ve, eee, o karakterini değiştiremem. Eee, ama ben en azından, hani, şey istiyorum kendimde. Hani, onun bu eleştirilerine rağmen kendim biraz daha pozitif kalabilmeye çalışmak ve aslında bir noktada kendimi savunabilmek istiyorum ona karşı ben.
Hıı. A! Hı hı. Peki. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Nedir? Hıı. Peki. Yani, eee, böyle bir durumda ama kendini ona karşı da savunmak için sanırım öncelikle bir içeride kendin de ikna olmuş olman lazım. Ama sen bir de kendine karşı da eleştirelsin. Peki böyle bir noktada, yani, eee, basit bir adım adım gidersek mesela, eee, yani mutlaka yaptığın işin bölümleri vardır diye düşünüyorum. Yani böyle bir tamamı tez olduğu için bunun adım adım yapılan birtakım işler var. Burada mesela, hani bir, eee, başarı ölçütü olarak, eee, neyi koyuyorsun? Senin buradaki kriterlerin neler ve aynı zamanda hocanınkiler neler? Bunları birbiriyle kıyaslama gibi böyle bir şeyi, hani, bir denemek ister misin? Yani buradaki başarı ölçütlerini bir gerçekçi görebilmek için belki kâğıt üzerine dö yani dökmekten söz ediyorum. Aynı zamanda şunu da yapabilirsin: Hani başarı ölçütlerin içerisinde, işte, zaman olarak mesela, yani bunun, işte, hani, bir, eee, teslim tarihi var mıdır, yok mudur, işte, esnetilebilir mi? Yani bu bu bütün bu kriterleri bir yazsan, eee, ve sen gerçekten yaptıklarını yazsan sence sen başarısız mı çıkarsın sana göre bu tablodan? Yoksa aslında kâğıt üzerine döktüğünde her şey bir yerde de tamam mı? Ve tabii, bu kişiyle olan ilişkine de geleceğiz. Hani, bunu nasıl yönetebilir olduğu konusuna ama önce bence kendini içeride bir ikna etmen önemli.
Evet. Maalesef. Tabii. Evet. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.